ผมว่าไม่รู้พี่ เพราะผมทำ ทำตัวเหมือนแบบ เหมือนไม่คิดอะไรเลย เหมือนแบบชีวิตนี้ไม่มีอะไรเครียดเนี่ย ผมทำ ตัว ใช่ครับ เขาก็เลยจะดูไม่ค่อยออกว่าผมเครียด อะไรอย่างเงี้ย
มาตลอด <chuckles> อืม ค่ะ
ใช่ครับ
ก็อย่างบ้านพี่อะนะ
ครับ
คือถ้าใครเป็นอะไรเนี่ยดูหน้ารู้เลย ต่อให้ไม่บอกก็รู้ เพราะว่า แบบมันเก็บไม่ อยู่ คือ
สะ อ๋อ แสดงว่าหน้าออกก่อนใช่ไหมพี่?
หน้าจะออก เป็นคนเก็บหน้าไม่อยู่ แล้วเป็นเหมือนกันทางบ้านด้วยนะ คือ <chuckles> หน้าจะบอกเลย ถูกว่า โกรธอะไรหรือคิดอะไร อาจจะเป็นเรื่องที่ทำงาน อะไรเงี้ย เขาก็จะรู้เลยว่าเป็นอะไรไหม? เงียบ ๆ เราจะเงียบอะ ที่ คือจะไม่ค่อยมีใครเลยแบบร่าเริงตลอดเวลา แต่จะคุย จะคุยกันมากกว่า แต่ถ้าวันไหนแบบเงียบไป คือต้องมีอะไรผิดปกติแล้ว ตรง แต่ว่าถึงเวลาเขาก็จะถามว่า "มีอะไรไหม?" แต่ถ้าอย่างบ้านพี่อะจะมีพ่อมีแม่ พ่อก็จะคือเหมือนแบบ เขาให้คำปรึกษาได้ เราลูกผู้หญิงอะเนาะ พ่อก็จะแบบระแวงมาก อะไรเงี้ย เขาก็จะสอน เขาก็จะเตือนว่าเนี่ย อันเนี้ยมันดูไม่โอเคนะ ไม่ปลอดภัยนะ ก็อย่าไป ตอน ตอนพี่เด็ก ๆ นะ ตอนยังแบบไม่แต่งงานนะ เขาก็จะห่วง อย่างพี่สาวพ่อ พ่อเขาก็จะห่วง ทีนี้พอ พอมีอะไรปิดบังเนี่ยเขาจะรู้เลย เขามองปุ๊บเขารู้เลย "มีอะไรไหม? มีอะไรไม่ได้บอกไหม?" อะไรอย่างเงี้ย คือ "มีอะไรบอกได้นะ เราจะได้ไม่ต้องเก็บไว้คนเดียว" อะไรเงี้ย คือโชคดีที่ว่าแบบมีคนแบบมาช่วย ช่วย ช่วยระบายอะค่ะ แล้วก็เหมือนถ้าเรามีปัญหาก็ เขาอะช่วยแก้ด้วยนะ เขาก็ช่วยแก้ ถือว่าแบบก็โชคดีที่แบบ
อืม อือ อืม อื้อฮือ ครับ อื้อฮือ ครับ ครับ ครับ ครับ อื้อฮือ อืม ครับ ครับ
มีครอบครัวที่แบบช่วยเหลือกันน่ะค่ะ ก็ยังโอเค อืม แต่ทีนี้สมมติว่าในบ้านเราอะค่ะมีปัญหา สมมุติมีปัญหา อะไรเงี้ย เราจัดการเองเลยไหม? หรือว่าแม่ช่วยด้วย? หรือว่า น้องช่วยด้วย? ช่วยกันจัดการ
ครับผม ก็